يعني أنت عَمَلت فيه مقلب أصلًا هو ما كانش عارفُه؟
هو ما كانش مقلب إحنا آآ، في الكُلّية أنا كنت باحب آآ، أنا Social أوي، أنا معروف جدًا. امم، ف فيه بنت أمورة أوي ف أنا ما أعرفهاش، فهو راح سلِّم عليها أو ما أعرفش الله أنا بصّيت لقيتُه مرّه واحدة بينده عليَّ، وجاي بيعرّفني بيها.
آه. جميل أوي. حلو. آه. آه.
فبيقول لي دي على فكرة كذا ما تعرفش معانا، فبصّيت لها كده وبصّيت له آه، أنا ما أعرفهاش، أنا فعلًا ما أعرفها ولا أنا شُفتها آه، بس ما أعرفهاش ما اتكلمناش ولا مرّه.
جميل. بيعرّفك عليها يعني. امم. ما تعرفهاش شخصيًا ولا تعرف عنها حاجة ما ما اتكلمتوش بطبيعة الحال يعني؟
آآ، م لأ معانا وباشوفها وهي قمورة وذوقها حلو أوي في الِلبس ده اللي أنا أعرفُه، ف آآ، بيقول لي كذا آآ، ده كذا فباقول له إيه يا ابني اللي أنت بتعملُه ده؟ أنت بتعرّفني على بنت خالتي؟! دي بنت خالتي.
امم. جميل جدًا. <laughs>
فتخيّل
وأنت ولا تعرفها أصلًا؟
خالص.
<chuckles>
تخيّل قامت هي بصِّت لي وقالت لي وبتضحك، إزيك يا ابن خالتي عامل إيه؟ وخالتي عاملة إيه؟ <laughs>
دي كمان دي كمان جَرِّت معاك الموقف، اللي هو ب ب ها نمشي في الموقف معاك. <laughs>
يا ريت مش كده، ده إحنا سِبناه ومشينا ورُحنا شربنا شاي مع بعض وات وبقينا اصحاب أوي، أوي.
ولا كإنكم ولاد خالة بجد.
آآ، و لأ هو الغريب في الموضوع إن أنا من سنتين، الكلام ده من سنين طويلة أنا عجوز، يعني الكُلّية دي بالنسبة لي كانت في التسعينات في أوائل التسعينات.
<laughs> آه. ما شاء الله.
آآ، قابِلني من سنتين فبيسلّم عليَّ وبالأحضان وبتاع، وبعدين بيقول لي: "هي بنت خالتك عاملة إيه؟"
يا نهار أبيض! لسه فاكر لحد دلوقتي <laughs>
عارف اللي هو أنا صدّقني أنا افتكرت المسرحية بتاعة آآ، اللي هو آآ، آآ سعيد صالح لمّا بيقول له: "سألوني على اسمي تاني أكذب بقى المرّه دي؟ ما أنا قُلت لهم قبل كده رمضان السكري، أكذب؟" <laughs> قُمت قايل له عارف اللي هو قُلت له: "لا يا ابني دي عندها ولد وبنت دلوقتي ومتجوزة و الحمد لله كويسة"، أنا ما أعرفش حاجة <laughs> بس عارف اللي هو هاكذب على كَبَر بقى؟
آه. <laughs> صحيح لا ما أكدبش. كمان؟ <laughs> بس خلاص بقى، آه ب بتجرّيها زي ما ما جرّيتها قبل كده.

آه. وهو عرف بقى يعني عرف الموقف خلاص يعني عرف مين اللي عمل فيه كده.
ليه كده؟ بيبقى يعني هو كان كان مخمن أصلًا إن أنت الشخص اللي بيهزر كتير، فكان أول حد شاكك فيه.
ف لأ ما هو ما هو اللي فكوه ال اللي فكوه كان متنرفز عليهم فقالوا له بقى خلاص يعني.
<chuckles>
فأحاول أتكلم معاه لأ، <tsk> فلقيت الموضوع مزود أوي، يعني عارف اللي هو زاد عن حده.
آه، اتضايق بقى زيادة عن اللزوم بقى.
فباقول له: "باقول لك إيه يا ابني ما يعني ما أنت عملت كذا وأنا آآ ودي مش أول مرة يعني ولا آخر مرة" وباضحك يعني قال لي: "لأ دي تفرق."
حلو، عايز تخلي الموقف حلو معاه.
فعارف لما قال لي دي تفرق أنا حسيت قُلت له: "تفرق في إيه بس؟" فهو أسلوبه خلّاني فعلًا كل ما بافتكر طريقة حكيه أنا باموت على روحي من الضحك مش ممكن، مش م جه قال لي: "أنت ما تعرفش اللي حصل؟ أنا كنت هاموت" فباقول له: "هتموت إيه؟ أنا مخيطك هو أنا ضاربك بسكينة!" "لا والله أنا كنت هاموت" فباقول له: "هتموت إزاي؟" قال لي: "من الخضة" قلت له: "خضة إيه يا ابني؟ ما فكوك وخلا" قال لي: "لأ"
امم. <chuckles> ما صعبش عليك حتى؟ <chuckles> للدرجة دي؟ آه. <chuckles>
"أنا قمت الصبح جيت أتاوب لقيت إيديا ما بتتحركش" بُصّ، دي طريقة سرده، دي طريقة سرده.
<chuckles> آه، حلو أوي.
وهو يعني بُصّ، فأنا قاعد فابتديت يعني آآ، جيت أحرّك إيديا ما اتحركتش، أحرّك رجلي ما اتحركتش أنا باحكي لك بسرعة بس هو له أسلوب إلقائي يفطسك على روحه من ال بيقول لي: "قمت واخد بُص واخد نَفَس كبير أوي وقلت هوب وحاولت أقوم لقيت نفسي متسمر في السرير صوّت واتجننت وقلت أنا اتشليت" <laughs> افتكر افتكر إن هو اتشل، فعايز أقول لك موقف في الرحلة دي أنا مش ممكن أنساه مش ممكن أنسى طريقة سرده ليا، وهو لمّا لقاني ضحكت <coughs> نعم؟
آه. ما ما يصعبش عليك لا بالعكس يضحكك. <chuckles> خاف علي نفسه لدرجة إنه فاكر نفسه مشلول. <chuckles> وأنت ما حاولتش حتى تواسيه أصلًا؟ طَب باقول لك ما حاولتش تواسيه حتى أو أي حاجة؟ أنت <chuckles>
باقول لك أنا وقعت على الأرض من الضحك مش بتهريج أنا وقعت على ب أنا مش متخيل إن ده هيوصل لكده و و وعايز أقول لك هو بيعزني جدًا يعني الموضوع خلص في ساعتها بس طبعًا هو لمّا لقاني ضحكت قام غضبان وراح عند البلكونة وبتاع، فرُحت كده أزقه من كتفه.
حقك. حقك بصراحة. امم. آه ال أ اللحظة لحظة الزعل اللي بتبقى في الأول بس كده